Là, j'ai envie de de parler d'un d'un petit problème auquel je fais face en ce moment qui est lié à un un peu un désaccord, heu, sur, heu, un projet, heu, ben, de vie, hein. C'est c'est lié donc avec ma copine en fait, on est, heu, on est actuellement on n'est pas dans le même pays pour différentes raisons parce que
D'accord.
au niveau des opportunités, et cetera, et heu, dans l'avenir donc on cherche justement un pays dans lequel s'établir et heu et bah, c'est pas c'est pas simple en fait, c'est c'est vraiment une galère, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a l'administratif, il y a les le l'en l'envie de chacun, il y a la l'éloignement de la famille, et cetera donc c'est un peu difficile à à discu de discuter de ça avec avec elle en fait, heu, donc voilà.
Mmh mh. D'accord, d'accord oui je comprends, heu, je comprends tout à fait ta situation. Heu, est-ce que, heu, vous avez toujours, heu, vécu loin de l'autre?
Hem, ou alors on a on a été plus ou moins proches, heu, à certains moments, on a on a même habité ensemble à un moment, mais heu, globalement elle fait ses études en Slovaquie, donc heu, c'est assez loin. Et heu, moi, j'étais en entre, heu, la France et la Suisse, heu, donc, heu, ouais, on est un peu on est un peu, heu, voilà, ça reste en Europe, ça reste, heu, pas non plus hyper hyper loin, mais ça reste, heu, voilà, on a on a habité ensemble que quelques mois, en fait, au total.
D'accord. Mmh. D'accord. D'accord. Et heu, est-ce que, heu, ce ce désaccord sur, heu, où aller après, heu, vers où partir, et cetera, ça a toujours été présent ou c'est quelque chose d'un peu plus récent?
Mmh mh. Ben, le la question de trouver un endroit, elle a toujours été présente, mais, hem, le en fait les options, elles font que de changer
D'accord. Mmh mh.
et heu, en fait on doit on on n'a pas, heu, l'accès à tout à t à beaucoup de d'options en fait à chaque fois, on a on doit faire prendre en cons en compte beaucoup de de facteurs et heu, en fait, moi par exemple, j'étais plus, heu, enclin à aller vers l'Australie parce qu'en Australie, heu, pour les français, les visas, c'est vraiment, heu, super facile. Heu et puis on peut travailler là-bas, et cetera, et puis j on après on parle tous les 2 anglais, mais elle, elle est plutôt tournée un peu en ce moment vers le Canada, heu, ce qui moi me plairait un peu moins même si voilà, j'arriverai peut-être à y trouver mon compte, mais voilà, c'est vraiment deux deux mondes c'est vraiment à l'autre bout du monde le l'un de l'autre, heu, en plus, mais c'est un peu les 2 les 2 principaux candidats on va dire, pour le moment.
Mmh mh. Mouais. Je comprends et et du coup dans dans vos, heu, dans vos choix possibles, ce que vous prenez en compte c'est, heu, du coup le côté visa mais il y a aussi un peu le côté langue et le côté culture peut-être, heu heu, qui font aussi que vos choix diffèrent parfois?
Mmh.

Mais oui, c'est ce c'est ce que j'allais dire, heu et il y a il y a aussi, heu, peut-être, heu alors je j'avoue que je connais pas, heu, ce point de vue-là sur les 2 pays, mais il y a un peu aussi le côté, heu, financier, heu, heu, peut-être aussi se renseigner, heu, si, heu et c'est réellement, heu, faisable financièrement de d'aller dans ces pays et d et d'y d'y vivre, heu, heu, heu, correctement parce que, heu, parfois, heu, c'est aussi ça qui peut, heu, jouer dans la balance, c'est-à-dire, heu, ah, heu, c le pays, j'aimerais bien y vivre, mais en soit, y y avoir une vie une vie convenable et correcte, en plus à 2, ça peut être compliqué.
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, complètement. Bah, ça, oui effectivement on va on a on a un peu une petite idée, mais on va, oui, effectivement l'étudier, heu, heu, plus en profondeur, mais, heu, mais sur ce point-là, voilà, c'est ça fait partie effectivement des choses qui sont, heu, un peu, voilà, fatal des fatalités, quoi, on on n'a pas trop la main mise dessus. On peut on peut, voilà, chercher du travail et cetera mais, heu, mais est-ce qu'on va en trouver, heu, ça, ça va dépendre, heu, de de l'état du pays. Mais en tout cas, ouais, ça m'a fait, heu, quand même du bien du coup, de d'en d'en parler aussi de le mettre au clair et de de voir vraiment, les les problématiques de tout ça, heu, les les les les limites de de ce projet et cetera donc je te remercie aussi pour, heu, pour ton écoute et pour, heu, pour tes conseils.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Bah de rien, écoute si ça a pu, heu, t'aider, heu, ça ça me fait plaisir, c'est le plus important et puis, heu, voilà en en qu'en parler avec ta copine, ça va être, heu, heu, la meilleure solution et en tout cas, je crois en en toi, heu, dans ce projet.

Heu, bah, ce serait une bonne idée, mais c'est pas trop possible à cause, oui, effectivement du côté financier, ça reste très très loin. Hem et puis, heu, je pense qu'aussi en y aller en vacances, ben, au final on on va sans doute apprécier mais heu, c'est difficile quand même de c c'est quand même différent de de visiter un endroit et d'y vivre
Mmh mh. Mmh mh.
heu, je me suis par contre, en revanche se baser sur les retours des gens, heu, par exemple, un tout on a tous des amis qui sont là-bas et dans dans les 2 pays, donc ça c'est c'est aussi un truc qu'on qu'on essaie plutôt de faire, parce que je pense que c'est c'est ça qui qui qui est, heu, voilà les gens qui vivent là-bas, que c'est eux qui peuvent un peu nous nous raconter leur expérience et cetera, ça peut aussi aider, je pense.
Oui. Oui, c'est c'est exactement, heu, ce que j'allais, heu, j'allais en parler, c'est, heu, essayer de voir avec des personnes expatriées dans ces pays aussi qui seront peut-être plus aptes, à répondre aux différentes questions et et comme ça vous pourrez, heu, avoir vraiment, heu, toutes les informations en main pour, heu, essayer de voir, heu, de prendre une décision. Après, heu, tu disais que c'était un un peu compliqué d'en parler avec ta copine, heu, de ce sujet-là, c'est c'est ça devient un sujet un peu, heu heu, épineux?
OK. Ouais. Ouais. Bah, b épineux pas forcément, mais bon effectivement, c'est un sujet qui est lourd en termes de conséquences, donc c'est pas apprendre à la légère, ma maintenant, heu, en fait, on on doit regarder surtout avec des il y a des donc il y a ce qui dépend de nous, hein. Il y a il y a le côté choix, mais il y a aussi le q truc qui ne dépendent pas de nous, donc tout ce qui est visa et tout ce qui est heu, tout ce qui est, heu, bah, facilité, ouais travail, heu, facilité d'emménager et cetera. Ça ça dépend pas tellement de nous, donc il y a aussi une part un peu de de hasard aussi, à à prendre en compte ce qu'il faut accepter.
Mmh mh. Travail. N oui, bah oui, je comprends. Heu et je comprends que ce soit en plus, heu, du coup, heu, non seulement, heu, compliqué de trouver un un un terrain d'entente qui convienne autant à toi et et à ta copine et aussi, heu heu, le côté un peu de de pression de se dire: «Heu, c'est 1 choix qu'on doit faire 1 fois et qui va nous impacter, heu, sur plusieurs années». Donc heu, c'est sûr que, heu heu, de ce côté-là heu, tu tu me parlais aussi, heu, de l'éloignement, heu, de de la famille donc heu, je suppose que que ta famille doit être en France. Est-ce que c'est quelque chose qui, heu heu, ça aussi, heu, peut-être est-ce que tu en as parlé avec ta copine? Est-ce que c'est un sujet qui, elle aussi peut qu'elle peut comprendre et qui pour heu, peut jouer, heu, une part dans dans ce choix?
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais.